<chuckles>
Kontrole yakalandınız mı? Acaba, o mu gelecek şimdi ki? <chuckles>
Eee. Hayır! Eee, maalesef, eee, şey oldu; ben kafamda kuruyorum işte, son, eee, vagona binersek, adam belki bizi unutur görmez, belki son tarafa kadar yürümez, falan gibi düşünüyorum. So son vagona bindik biz arkadaşımla. Eee, bir istasyon geçmeden daha tam, bir sonraki istasyona gelirken, baktık şey, eee, geliyor, eee, kontrol eden kişi geliyor biletleri. Hemen orada ayaklandık, trenden atladık. Çünkü bize şey demişlerdi: "Biletsiz binersen, işte çok büyük bir para cezası ödersin." Ama ben sonrasında öğrendim ki, aslında trende de bilet alınabiliyormuş, yani. Bize kimse bunu söylememişti. Sonraki gezilerimde trende çok bilet aldım ben.
Hımm. Tabii. Hımm. Evet. Hımm. Ya. <laughs> Anladım <laughs> Hımm, anladım.
Orada indik. Biraz böyle köprü altı yer gibiydi ama biraz çekin çekindik, yani. Ondan sonra, işte haritalardan bir tane acil gibi, hastane gibi, bir yer gördüm ben. Türkiye'deki aciller gibi; gece açıktır diye, biz arkadaşımla işte oraya doğru yürümeye başladık.
Hıı. Hı hı.
Eee, or oradan da, eee, gittik ama baktık, yani hastane yokmuş. <chuckles> Has Birazcık böyle haritanın, eee, bizi dolandırmasıyla, böyle öyle bir şey gelişti. Tam işte hastanenin oraya geldik. Eee, polis geçiyordu. Hemen polise ben el ettim, böyle işte, elimi kaldırdım. Geldi, dedik; işte, biz işte şu şehre gideceğiz ama işte gidemiyoruz vs. paramız yok, hani parayı da çeviremiyoruz. Kartımız çalışıyor mu, onu da kontrol edemiyoruz. Eee, ondan sonra polis yardımcı oldu. İşte, "Şurada tramvay durağı var." dedi. "Ana durağa dönün." dedi. Ama dedik, bizim paramız yok. Ya, bir şey olmaz dedi, gidin dedi. Hiç de bir şey olmadı. <chuckles>
S sonra? <laughs> Hı. Hı hı. Evet. Tabii. A Hıı. <chuckles>
Ondan sonra, oraya geri döndük.
Yani oranın tabii, eee, polisi daha iyi bilir öyle şeyleri. Peki, emm, geriye dönebildiniz. Sonunda; şeyi de çok merak ediyorum, hani, güvenli bir şekilde varmanız gereken zamanda, Polonya'ya vardınız mı?
Hı hı. Evet. Hı hı.